ま、なんか収入とかでね、なん勝ち組、負け組とかいる方とかも、しいらっしゃると思うんですけど、どうですか？なんかぶっちゃけ、なんか、収入だけで成功とかって測れると思いますかね？
はい。 そうですね、まあ、色々考え方あると思うんですけど、自分は測れないと思いますね。
うんうんうん。 ああ、なるほど、その心は？
その心はやっぱり、なんかめちゃくちゃ金持ってても、こう、こ、精神的に豊かじゃないと、この、ほ精神的な豊かさがないと、やっぱ本人本人のこう、幸福度みたいなが
うんうんうん。 うんうんうん。 <laughs> ああ、うん。
豊かじゃないと幸せとは限らないからですね。
ああ、だからあれですか、なんかお金あっても虚しかったら意味ないしっていうところで、あの、結局んところあれですか、なんか、あの、お金とが、あったとしても、それ単体だけでは成功ではなくて、あの、お金はたん単純になんか、本人が幸福であることが成功か否かを測る部分なのか、だっていうとこですかね？
はい。 はい。 あ、そうかもしれないす。ね、まあ、その成功、ま、定義によると思うんですけど、自分の場合はそういう風に定義してますね。
うんうん。 ああ、だから、心持ちの問題が一番重要ってことですかね？はあはあはあ。
そうですね、ま、なんか、まあ ま、収入で成功っていう考え方もあるでしょうけど、そのせその収入で成功したした状態で
うんうんうん。
その後、幸福なのかどうかって、結構、僕はそこもポイントだなと思っていて。その、こ幸福その収入がたむちゃくちゃあっても幸福じゃなかったら、それって、なんかあまり意味なないというか。
ああ。 なるほど、へえ。<clears throat> うん。 ああ。まあ、でもね、なんか大体で言うと、収入が高いことっていうによって、何か得られる、ま、安心感とか、ま、ステータスっていうところで、なんか満足感を得られる背景とかがかなりあると思うんすけど、やっぱりそれが必ずしも満足とか、ま、幸せに繋がるわけではないみたいなパターンとかも実際見たことありますか？
かなとは思っちゃいます。 あ、はい。 あ、そうですと、それでいうとやっぱり、こう、めちゃくちゃ 芸能人とか
うんうんうん。
ま、ユーチューバーとかま、インフルエンサーとかで、もうものすごく収入が、ま、あるわけじゃないですか。でもなんかこう、例えばちょっと炎上とかして、ちょ例えば、たチャンネル登録者数がめっちゃ減りましたってなった時に、ま、彼らからしたら、そのインフルエンサーとかは、やっぱりこう、ま、登録者数が命なわけですよね。
うん。 ああ、まあまあ、そうですね。 <chuckles> うんうん。 うん。 ああ、まあ、そうですね。まあ、それがお金にも繋がるしっていうところではありますよね。
あ、そうです、そうですよね。だからそういった意味でいうと、なんか彼らからしたらこうお金お金よりも、その登録者数のほうが大事なわけで
うん。
だから、登録者数が減ることの方が、その幸福度みたいなのは、すごいさが下がっていくので、なんか彼ら彼らからしたらお金はそんなに重要じゃないのかな、と思っちゃいましたね。
はあはあはあはあはあ。 ああ、なるほど。ま、でもそのパターンでもやっぱりあれじゃないすか、なんか不買運動じゃないですけど、なんかあの、炎上したことによって、なん顧客が離れて、財政に、あのあの、問題を抱えるかもしれないっていう部分なのかもしれないのかなっていう風に、あの、思ってて、そういう意味ではお金を重要視してるっていう意味でもという風に捉えられるような気がするんですけど、それはどうですかね？
はい。 はい。 うん。 はい。 ああ、でも、そうですね、その、ま、それも考え方は、ま、一部としてあると思うんですけど、でもそれよりも、彼らはもう、多分なん何十億とか持ってるわけですよね。
うんうんうん。 ああ、もうすでに財政としてね、満たされてるっていう状況ですね。はい。
はい。持ってるわけですよ。だから何十億持ってるんで、まあ、たかだか、ま、その数、ま、10万人とか減ったとこで、ま、ま、確かに収入は減ると思うんですけど、ま、そこまでその、もともとのその固形客が居るので、そこはあんまりその収入まあ、ま、数億円とかの変化はあると思うんですけど、もともと数十億あるんで、まあ、その収入っていう意味においてはそんなに変わらないんじゃないかな、と思って見てます。
うんうんうん。 うんうんうん。うん。 ああ、なるほど。ああ、だからその人達にとっては、あの、ま、結構なんかステータス部分が脅かされていることがより、ダメージとしてはでかい感じがするっていう感じなんですかね、多分。はあ、はは。
あそうですね、だからま、現代社会においてはその、ま、その、インフルエンサーみたいなものが台頭してきたからは、彼ら彼らからしたらその、その収入よりもこう登録者数の方がこう、大事というか、それによってこう、その、自分の周りの人を動かせたりするので。
うん。 ふんふんふんふんふんふん。 はあはあはあはあはあ。
だからその収入だけでは、やっぱそこは測れない部分なのかなと思っちゃいますね。
ああ、なるほど。ええ、じゃあどうですかね。やっぱりなんか心の豊かさというか、ま、幸福っていう部分にさっき、あの、おっしゃられてたと思うんですけど、ま、具体的にそういったものは何かどういった形で、なんかあの、どういう人たちのことをなんか成功しているなってなんか自分の価値観ではどう思いますか？
はい。 ああ、まあ、それでいうとま、お金がめちゃくちゃあるから幸福ってわけじゃないんですよね、実際。なんで、幸福が高いかっていうのは、ま、だから本人が本当ストレスがない状態ってことですよね。だからま、睡眠睡眠がちゃんと取れるとか。あとご飯がちゃんと、明日、ま、要は、なんか明日明日に希望が持てるというか、そういった感じで
うーん。 ほほほほほ。 うん。 ははは。
なんか、明日希望が持ててる状態、で、さらにこう、まあ、いちねんごとか5年後とか、こう長いスパンでもこう希望が見えるとゆうか
うーん。 ああ。
そういった感じがやっぱりこうま、ストレスがない状態がやっぱ幸福なのかなと思いますね。
じゃあ、地主とかですかね。
ああ、でも、そうそうですかね。
<chuckles>
結構、その、地主とかでも幸福度、さ、高くない人、高くないんで、なんかぶっちゃけ、どういった人が、すすすす、成功なのか分かんないすよね、やっぱ現代社会。
れつ。 あ。 <chuckles> ああ、なるほど、だからもう、けお金あってもなんか虚しいって考えてしまうような、メンタリティを持っている人だったら、もう、お金あっても、う、どうしようもないしみたいな感じですかね、やっぱり。まあ、こいうーん。なるほどなるほど。
ま、そうでしょうね。だ
ああ、だ、個人、個人の趣味嗜好とゆうところはかなり、あの、成功においては、あの、分かれてくるところではあるって感じなんですかね？
はい。 まあ、そうでしょうね、だから結構、どういった人がこう
うんうん。
ま、逆にだから、その、せいなんか、お金持ってても全然、その、幸せじゃない人ってのがやっぱ、世の中にいっぱいいるんで
はいはいはい。
じゃ、その人が、その人ってなんでこう幸せじゃないんだろうって考えた時に、やっぱりこう
<chuckles>
それはやっぱりあれなんでしょうね。だから、あの、お金が幸せとは限ら実際限らないというか、例えば芸能人とかでも全然、お金はめっちゃあるんだけど、ぜん例えば週刊誌に追われたりとか、そういったこう、プライベートで、こう、ププライベート、ある一種さらけ出さなくちゃいけない部分がやっぱあるので。
うーん。 うんうん。 うーん。ああ、もうだからトレードオフですよね、芸能人に関してはね。自分っていう、し自分が商品になってしまっているが故に、そうね、そういうなんか自由がちょっと狭められたりみたいなことはあったりするから大変ですよね。ええ、でもなんかやっぱどうですか？結構結構、現代社会とかでいうと、割とね、あの、なんか収入高かったら、なんか勝ち組じゃんみたいな、なんか成功じゃんね、みたいな見られ方とかがかなり多いのかなって風に思いますけど、そういった風潮に関してはどういう意見をお持ちな感じですかね？
まあ、そうですね。 ああ、そうですね。 はい。 ああ、でも、それで言うと なんか、さなんか、僕は結構その、なんか平成、ま、か昭和とか平成ぐらいまでは、その価値観だったと思うんでしゅけど
うん。 ああ、そうですか。
なんか、れ、令和ぐらいからは、別にその価値観は全然、そんそうゆう風にみんな思ってないんじゃないかなとゆうか
ほお！ ああ、そうなんですかね、なんか、やっぱり結局、なんか就職活動においては、なんか、あの、あの会社に入ってるやつが勝ち組だ、早稲田に行ってるだけで、あの、まあ、じ実感も太いし、あの、将来的にも就職にも安泰だし、勝ち組だみたいな、見ら見ら見方をする人とかは、やっぱり、いなくなってない感じは、ある感じはするんすけど、どうなんすかね？アプリアップデート感じますか？全体的に。
はい。 はい。 ああ。 ま、でもなんか、例えば、昔とかだったら、その例えば、良い良い大学から、良い会社に行くってゆうのが、割とこのステータスだったと思うんですけど
うん、はい。
その、例えば、今結構ネットとか、ま、例えばユーチューバーとか、まあ、色々インフルエンサーみたいな人達が台頭してきて、必ずしも、そのその良い大学、良い会社ってルートが、まあ、別に安泰とゆうか、そういったわけではない感じ例えば、に日産自動車とかも、結構、まあ、赤字決算とか、結構、まあ、危ない感じなんで
うーん。 まあまあまあ。<chuckles> そうですね、本社ビルもね、売りましたしね、あれはね。<chuckles> はい。
だから、そういった感じで、なんか良い大学、良い会社っていうルートが、こう、せ成功とは限らないんじゃないかなと、よ世の中の風潮になってきてはいる気がしますけどね。
ああああああああ。 うーん。ああ、ま、でもやっぱり、インフルエンサーは多分、なんなんなんか、ま、印象ですけど、やっぱり、なんか 極度のね、し極度に成功しない限りは、なんか、ずなんか、か社会的な立場はそんな高くはなくないままなのかなっていうひ印象はあるんですけど、どうなんだろう、それでもやっぱりみんなのなんか、どうなんすかね、なんか全体的ななんか親的な立場で見る、し見方とかあんまり変わって無かったりすんのかんですかね？どうなんでしょう。ちょっとわか難しいですけど。うん。
はい。 あ、はい。 はい。 まあ、でも、そのま、でも、その、いい待遇いい会社っていうなんか、まあ、確立されたルートもあると思うんですけど、結局それってでもあの、その就職までしか役立たないというか、会社入っちゃえばそう、仕事出来るかどうかなんで。
うん。 うんうん。 なるほどなるほど。
結構なんか一時まあ、一応転職のきとかも、まあ、一応、ま、役に立つんですけど なんか結構今の時代とか、さそえば生成 AI とかが出てきて
うん。
ぶっちゃけ AI とかのが、まあ、賢くなっちゃってるんで
はい。
その昔の価値観みたいなのが、あまり通用しなくなっちゃってるのかなと、おも思っちゃいましたね。
ああ、なるほどなるほど。まあ、確かに仕事はね、結構なんか属人性が関わる部分ではないと、あんまりね、まあ、よりそうよりなんか、AI が使えるような場面とか増えてきてる感じありますよね。もはやね、なんか、ね、なんか営業とかだったらね、なんかこの人からじゃだからかこそ買いますみたいな。なんかなんか営業個人のなんか魅力が必要な場面とかもね、まだ存在してはいるから、まあ、重要なのかもしんないすけど。だ、結構えん何だろう、なんかちゃんとこコードとか組んだりするとこ、いや、かなりなんかあい AI の部分が強くなってきてるみたいな話は聞きますもんね。なるほどなるほど。ええ、でもなんかどうですか、ちょっとあの、今のなんか価値観でもさっきのあの、まあ、インフルエンサーとかがあの、出てきてるきたっていうことによる、ま、価値観の変化っていうところっていうのは、どんつ、割と若者の、うん、間ではそういう感じんなってきてるっていう感じですかね？体感で言うと。
はい。 うん。 はい。 はい。 ほうですよね。 はい。 うん、まあ、そうですよね、だから結構 ま、若者の間ではそうなのかもしれませんね、うん、実際多分お金とかあんまじゅ重要視せずに、やっぱフォロフォロワー数とか
はあ、ええ。 あ、そうなんだ、へえ。あ、そうなんすか。け割とちょっと印象としては、インフルエンサーは最終的に案件とかにも繋がったりするから、フォロワーを増やすことがお金にも繋がるから、あの、ま、承認欲求プラスお金の目的っていう認識ではあったんすけど、割とほんとにフォロワーだけを追求してる感じなんですかね？みんすわ。
だ、けがしますね。 はい。 はい。 あ、ま、でも、そうでしょうね。ま、フォロワー数が多ければ、あの、例えばすけど、その、企業案件とかも受けやすくなるんで、やっぱフォロワー数、逆に少なくなっちゃうとそういった、企業案件みたいの、ま、受けられなくなるんで。やっぱ、そういったその、ま、登録者数が、やっぱ現代社会においては、その、発言力とか影響力をすごいもたらしてるって意味でおいて、やっぱ
うんうん。 うんうん。 うんうんうん。 うーん。
あ、あの、やっぱ、登録者数の方が、彼らにとってはすごい大事なんだと思いますよ。
はあ、ああ、なるほどなるほど。だから、ま、むん収入目的ではないっていう認識なんすね、わかりました、はあはあはあ。へえ。ああ、でもなんかやっぱり、まあ、今話とか聞いてみましたけど、やっぱりなんか収入だけではっていうのは、あの、いむ今の現代で言うと、より価値観が、ま、多様化してきていて、なんか収入を1っていう風なんか1要素だけで、なんか全ての幸福とか成功とか測れるわけではないみたいな意見なんすかね、最終的にはやっぱり。
はい。 あ、まあ、そうかもしれないすね。ま、でも、そのその、収入だけで、その、ま、収入だけでその幸福を感じられる人はそれでいいと思いますね。その、だ、その、別にそれ以外で
うんうんうん、ああ、まあまあ。
その、それ以外なんかこう、それ以外にもこう、なんか幸福なんか、幸せとか感じちゃう人は、そっちとかにも目を向けない限りは、幸福は得られない気がしますね。成功というか、ま、うん。
うーん。 なるほどなるほど。ええ、どうですか、なんか自分個人としては、どどれで成自分は成功できると思いますか？何を得ることで自分は成功、うっていう風な認識になると思いますか？
はい。 ああ、でも自分はやっぱり、こう なんか、24時間、なこう、じ時間をこう自由に使えるというか
はい。
それプラスその 使いたいだけのお金があれは って感じですね。
ああ、じゃあ、ななんだろう、収入というよりかは、もうなんか自由にできることというか、我慢せずにんな好きなことできることっていうことが最終的には目標なんすかね？はあ、なるほど。
そうです。 ま、そうじゃないすね。 でもそれ達成きる人はほぼいない、ほぼいないというか、ま、いないんだと思います。それなり、何かしらこう何かしらのためにこう、自分の時間を差し出すっていう
<chuckles> いや。 うん。まあね、あの、あれ労働に対してお金が入ってくるっていう感じで。いや、ま、でも、と突如としてね、あの、宝くじが当たってみたいなことでもない限り、難しい感じもありますよね、確かに。<chuckles> はあ。え、でもどうですかね、やっぱりなんか先ほどからね、あの、聞いてたりすると、やっぱりなんか、収入だけでの何か一元的な、なんか物の見方とかはやっぱりなんか、後はなんかまた違う考え方を持ってると思うんすけど、なんか、実際に何かあの、そういう風になんか収入だけで何か物事とか、勝ち組とか負け組とか判断してしまうような人達が、ま、そういう考えを改める上で何かコツとかってあったりしますかね？
感じになってはい。 ま、そうでしょうね。 ま、そうでしょうね。 はい。 ああ、コツですか。まあ、でもなんか別に僕そっちの価値観を別に否定してるわけじゃなくて。
うんうんうん。
そっちがその、幸福を感じられる人は別にそれでいいと思うんですよね。
なるほどなるほど。
でも世の中の人って大半が多分そっち側で、判断多分出来ないような状態になっちゃってるんですよね、現代社会。
はあはあはあはあはあ。
だからそっち側で幸福度を感じらる人は、そそのままで別に、全然そのままでいいんだと思いますよ。
ああ、なるほどなるほど。いや、まあ、確かにそうかもしんないすね。お金ね、あのの、一元一元的な価値であっても、別に悪いことではないですよね、なんか。まあ、実際なんかね、それなんか、お金だけかよ、みたいな、か言い方とかしてね。<chuckles> なんか、あの、欲深いみたいな何か言い方とかする方とかもいますけど、やっぱりあれですもんね、人それぞれですもんね、そこの辺りは。
はい。 はい。 あ、そこは全然そのままでいいと思いますよ、その価値観みたいなものは、その、た多様であるべきだと思いますし、実際そうであるべそうであるあるわけですから。そっちの価値観を否定しないすることにあんまり価値を感じませんね。
はいはいはい。 うーん。 ああ、なるほどなるほど。まあ、だから、まあ、ま、具体的な成功が、せせ正解が無いからこそ、なんかどれが上とか下とかも無いからってと話ですよね、多分。はあはあ。ああ。
あ、そうでしょうね。まあ、自分の場合は、でもそれはそれだけだとやっぱこう、幸福を感じられないかもなと思いますね。
うーん。ああ、もうそうですね、結局さっきみたいな話聞いていると、やっぱりもう、自由に出来ることっていうところがね、最終目標っていう話でしたもんね。ああ、でもなるほどね、ちょっとやっぱり、難しいですねね。成功っていう部分がかなり曖昧な定義の言葉であるっていうのも、どありますし、<chuckles> すごい、なんか収入に関してね、あの、成功か否か、現代社会の状況も含めてすごいなんか興味深いお話伺えてすごい楽しかったです。ありがとうございました。
あ、そうですね。 あ、まあ、そうですね。 はい、あいあいざいました。
はい、失礼致します。
はい、失礼します。